โอเค อย่างหมอใช่เปล่า แนวคิดนั้นน่ะ คือแบบแนวคิดที่ว่า คุณต้องเป็นหมอ เป็นวิศวะ เป็นทนาย เพื่อให้แบบ โอเค ชูเกี่ยวกับเกียรติศักดิ์ตระกูล นามสกุลคุณน่ะ แต่กลับกลายเป็นว่าแบบบางทีบางคนเขาไม่ได้ทำตาม อ ปรารถนาจากจิตใจของแนว แท้จริงอะ มันแอบ มันแอบแบบ คุณเก็ตเปล่าว่าแบบมนุษย์เราเกิดมาครั้งหนึ่ง มนุษย์เราแบบทำตาม ทำตามสิ่งที่ใจเราเรียกร้องอะ แต่ทำไมเราต้องแบบโดนคำว่าบริโภคนิยมของสังคมอะ โดนลากโดยสิ่งนั้นน่ะ
ครับ ครับ อะฮะ อะฮะ ครับ อา ใช่ ผมเข้าใจเลยครับ เพราะว่า ผมว่าเหมือน เหมือนโซ่ตรวนนะครับ คือแบบเหมือนกับว่า บ
อือ มัน ครับผม อุ๊ย ถูก อันนี้คุณพูดดีนะ
ผลิต อะฮะ <chuckles>
พูดต่อเลยครับ
ครับ คือผมว่ามนุษย์เราเนี่ยถูก ถูกสร้างให้เป็นแบบเป็นบล็อกครับ คือ คนที่แบบออกจากบล็อกนั้นน่ะ ผมว่าจะมีอิส อีก ชีวิตที่อิสระนะครับ อืม
อา ใช่ ๆ ใช่คุณ อุ๊ย คุณพูดดีอะ อันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณจริง ๆ ว่า แบบมนุษย์ มนุษย์แอบเป็นบล็อกที่ต้องต่อ ๆ ๆ กันอะ แล้วแบบเก็ตเปล่าว่า บล็อก บล็อกข้างบนก็ไม่อยากให้ข้างล่างมันออกไป เพราะว่าปัด ปัญหาเสร็จปุ๊บ ถ้าออกไป มันเท่ากับว่า ตัวเองจะลดลง ๆ ลดลงมา ๆ ๆ
ใช่ อ อา ถูก ๆ ๆ อา ใช่เลยครับ <chuckles> อันนี้เห็นภาพ เลยครับ ถูกต้อง <chuckles>
อุ๊ย ค คุณพูดดีอะ ผม ผม อันนี้ผม ส่วนตัว จริง ๆ นะ คุณแบบคำพูดนามธรรมมากอะ ผมขอถามอายุคุณได้ไหม? อันนี้ผมอยากรู้จริง
ครับ ขอบ คุณครับ 30 อ่า กลาง ๆ ครับผม <chuckles>
โอ้ โอเค ของผม อันนี้ผมพูดนะ ผมอายุ 18 เอง <chuckles>
อ้าว แต่ แต่ แต่ แต่ แต่ แต่การ การ การวิเคราะห์ การพูดคุยของ ของทางบ้านเนี่ย ผมว่า เยี่ยมครับ พัฒนาต่อไปนะครับผม อย่า อย่า อย่า เขาเรียกว่า หยุ อย่าล้มเลิก การหาความรู้เพิ่มเติมนะครับ
ครับผม ได้ครับ ผม อันนี้ผม ส่วนตัว ผมยังรักในความรู้เสมอ ขอบคุณครับ ผม แอะ อือ ส่วนตัวผมรักในความรู้มาก แต่ผมแอบเกลียดระบบการศึกษา ผมรู้สึกว่า
อนาคตของคุณได้ไปไกลเลยครับ ครับ <chuckles> เช่นกันเลยครับผม อืม ขอบคุณมากครับ อา ครับ คือ
เก็ตเปล่าคุณ? ว่า แบบมัน อือ อา พูดก่อนเลย อันนี้ เร็ว ๆ ๆ อยากฟัง ๆ
คือ คือ คือเราเรียน ร เราเรียนเพื่อให้ได้ ประกาศนียบัตร แต่ว่าเราสามารถที่แบบเรียนหา ข อ จากข้างนอกอีกครับ เพิ่มเติม ในสิ่งที่ขาดหายไปครับผม มันอาจจะ มันจะทำให้เราแบบสนุกขึ้น ครับ
ครับ ใช่ ๆ ถูก ๆ แบบ อุ๊ย เจ็ด ผมแบบเสียดายเวลา แบบเวลามันจะจบแล้ว แต่ก็ขอบคุณมากนะครับ วันนี้เป็นการสนทนาที่ดีมาก ๆ และผมชอบคุณมากในการคุย
ครับ ครับ เช่นกันครับผม ขอบคุณมากครับผม สวัสดีครับ
ครับ สวัสดีครับ สนุกมากครับ
เช่นกันครับผม